อา หมายถึงกลาง ๆ ของ เอ่อ เส้นศูนย์สูตรเนี่ย ถ้าหนาวก็คือจะเป็นครึ่งบน เออ ถ้า ถ้าใต้ก็จะเป็น Tex Texas ใช่ ใช่ค่ะ ถ้าหนาวมันก็จะเป็นทางแบบว่า Boston, Maine อะไรงี้ หนาว ๆ หนาวแบบหิมะทั้งวันทั้งปี งี้ เออ เพราะ ว่าเราอยู่
อ๋อ อ๋อ พวก Minnesota อะไรพวกนี้ใช่ไหมครับ? อ๋อ ผมอะ เคยไป ปีที่แล้วผมเคยไปอยู่ Tennessee มา <chuckles>
ค่ะ อา Tennessee น่าจะ ล ข้างล่างหน่อยนะ Tennessee ค่ะ ค่ะ ใช่ อา ค่ะ ถึงนึกบอกไงว่า ทุกคนอย่าคิดว่าเราอะ เอ่อ "อุ๊ย อิจฉาจัง อากาศดี" ไม่ เราแค่ช้าเฉย ๆ เดี๋ยว มา เดี๋ยวมาแน่ สี่สิบสาม มาแน่ ๆ ค่ะ
พวกอะไรเงี้ย อะ ใช่ครับ ข้างล่าง Texas ลงไปอีก ร้อนมากเลยครับ ร้อนเหมือนไทยเลย <chuckles> อืม <chuckles> อุ๊ย แต่ พูดอยู่ อุ๊ย อันนี้คุณอยู่นานหรือยังนะครับ?
อยู่มา 8 ปีแล้วค่ะ อืม
อุ๊ย! ผมอยากรู้มากเลยว่าช่วง ช่วงปีแรก ๆ ที่คุณไปอยู่อะ มันไม่ได้ร้อนขนาดนี้ ใช่ไหมครับ?
ไม่ได้ร้อนขนาดนี้ ใช่ค่ะ ใช่ หรือว่าจริง ๆ เรารับได้ก็ไม่รู้ เหมือนแบบเราร้อนมาจากไทยอะ แล้วเรารู้ว่า เออ มันก็พอ ๆ กัน อย่างนี้ค่ะ แต่พออยู่มานาน ๆ น่ะกลายเป็นคนที่นี่แทน แล้ว แล้วก็ผิวเริ่มรับไม่ได้อะ อือ แล้ว สี่สิบสาม คือแบบ ร้อนมาก ร้อนแบบ วิ่ง วิ่งเข้าวิ่งออกจากบ้านอะ เออ มันร้อนจริง ๆ อา แต่คุณไม่เคยไปเหรอ? คุณน่าจะเคย เจอ อืม
อ้อ อืม อ๋อ อืม อืม เออ โอ้โฮ แล้วช่วง ช่วง ช่วงระยะเวลาหน้าร้อนของที่นู่นนี่คือมันนานกว่าบ้านเราไหมครับหรือว่ามันสั้นกว่า?
ไม่ สั้น สั้นกว่าค่ะ ของ ของ ของที่ เราอยู่นะ แต่ถ้าเป็นพวก Texas หรือพวก Florida น่าจะ น่าจะร้อนนานอยู่ค่ะ อืม ข้าง ข้างล่าง
อ๋อ อืม แต่ผมว่าสิ่งที่มันเจ็บปวดเนี่ยคือพระอาทิตย์มันตกช้านี่แหละ <chuckles> ใช่ไหม ครับ? เออ ใช่ครับผม เออ ผม ผมแบบ ตอนนั้นที่ผมไป ผมทำงานช่วงเย็น ใช่ไหม ผมไป Work and Travel อะ ผมจะทำงานเป็นกะเย็นน่ะ ผมก็แบบ โอ้! อันนี้คือแบบ สามทุ่ม แล้วเหรอ? <chuckles> คือผมอะ อือ
<chuckles> เก้าโมง อะ 21:00 อะค่ะ ยังไม่ตกดินเลยอะ เออ มืดเอาตอน ค่ะ ค่ะ อ๋อ เมื่อไรจะมืด? อา ๆ แล้วที่ สำคัญคือ พระอาทิตย์ขึ้นเช้าด้วยนะคะ

อา มันยังเรียกว่างานประจำก็ไม่ค่อยได้ครับ ตอนนี้ก็ ผมก็ทำอยู่ประมาณ 2-3 งานครับ แต่ว่าก็เป็น freelance หมดเลย
อา ๆ ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ อ๋อ ก็คอม พอมีเวลาบ้างแล้ว
อืม ใช่ครับ ก็ บาลันซ์ตัวเอง ครับ <chuckles> แล้ว แล้วทีเนี้ยพอแบบ ว อุ๊ย อือฮึ คือการที่คุณอยู่ที่นั่นเนี่ยครับ แบบว่า แล้วแบบพาลูกออกไปเดิน ออกไป เงี้ย คือ ถ้า พูดดักก็คือ มันคือการออกกำลังกายเนาะ แบบคุณเคยรู้สึกไหมครับว่า ก่อนหน้านั้นที่จะแบบออกไป แล้วก็หลังจากที่ได้ออกไป อังเงี้ยแล้วอะ มันทำให้ชีวิต เปลี่ยนแปลงยังไงบ้างไหมครับ?
ใช่ไหมคะ? อืม ค่ะ เออ อย่างนี้คุณ คุณ ค่ะ เอาเลยค่ะ ค่ะ อืม เปลี่ยนมากเลย เรารู้สึกนะ อันนี้รู้สึกเอง เพราะว่าคือพอ เรามี ตอนพี่ ลูกคนที่ 2 อะค่ะ ช่วงแรก ๆ อะ น้องก็จะเล็กมาก ทีเนี้ยเราไม่ได้ไปไหนเลย เราก็อยู่ติดแต่กับบ้าน ใช่ไหมคะ เพราะว่าน้องเขายิ่งเล็กเลยต้องมีแบบว่าให้นมน้อง เอาน้องเข้านอนทุก ๆ 3 ชั่วโมง อะไรเงี้ย น้องคนโตก็เลยไม่ได้มีความแบบได้ออกไป ได้ออกไปเล่นข้างนอกบ้านไรมากมาย เงี้ยค่ะ แต่ทีนี้พอน้อง 2 คนที่ 2 อะโตแล้ว ก็เลยกลายเป็น 2 คนน่ะ พาออกไปนอกบ้านค่ะ เปลี่ยนเลย เออ เพราะว่าเหมือนแบบ ความ ความเป็นครอบครัวอะค่ะ ความแบบ ได้ spend time ร่วมกัน มาแบบเป็นครอบครัว ไปด้วยกัน อะไรเงี้ยค่ะ กับสามีด้วยนะ สามีกลับมาจากทำงาน ก็ออกไปเล่นหน้าบ้าน แล้วก็มีแบบว่าลูกก็ไปเล่นปั่นจักรยาน เราก็ไปเดินออกกำลังกาย ไรเงี้ยค่ะ มันก็เลยทำให้เรารู้สึกแบบเหมือน เหมือนทำให้ครอบครัวมันสมานกันมากขึ้นน่ะ เราว่า
อืม อืม ครับผม อืม ๆ อือ อา อืม อืม อืม อ๋อ อ๋อ ครับผม อ๋อ งั้นก็แสดงว่า ในมุมมองของคุณนี่คือ การออกกำลังกายเนี่ย ที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเนี่ย มันเหมือนกับเป็น แอกทิวิตี ที่ช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวเสียมากกว่า อ๋อ เป็นอย่างงั้นไปครับ แล้ว แล้วคุณชอบออกกำลังกายแบบ อ๋อ สระ สำหรับผมเหรอครับ สำหรับผมนี่ ต้องพูดว่าผมเนี่ย เมื่อก่อนเคยเป็นเด็กอ้วนมาก่อนครับ
อืม ใช่ ใช่ ใช่เลย ใช่เลยค่ะ อืม ล แล้วของคุณคิดว่ายังไงคะนี่? ค่ะ ค่ะ อ้าว! ค่ะ โอ้โฮ! ก็เปลี่ยนแปลงเลยนะเนี่ย เออ ค่ะ
แล้ว โอ้ ใช่ ตอนนั้นนี่ ผมหนักนี่ อือ อือ หนึ่งร้อยแปด เลยครับ ตอนนั้นน่ะ <chuckles>
โอ้!
เรารู้สึก โอ้โฮ ใช่ครับ เรารู้สึกว่า อะไรเราก็ทำ ยากไปหมดเลยครับ แล้วทีนี้ ใช่ครับ ใช่ แล้วก็แบบว่า เราก็เริ่มรู้สึกว่า ร่างกายเรามันเริ่มแบกรับน้ำหนักตัวเองไม่ไหว แล้วก็ ผมก็เชื่อว่า หลาย ๆ คนก็น่าจะเริ่มลดน้ำหนักจากเหตุผลอย่างเดียวกัน พอจะเดาออกไหมครับ? <chuckles>
โอ้! ค่ะ ๆ ยาก ค่ะ การแต่งกายใด ๆ ค่ะ อา สุขภาพไม่ดีแล้ว ค่ะ

เออ ใช่ไหมครับ? งงมากเลย
อาทิตย์ ขึ้นเร็ว ใช่ 05:30 ก็มาแล้ว
ผมก็เลยเข้าใจเลยว่า ทำไมคนที่นู่นเขาแบบว่า จะไม่ค่อยทำกิจกรรมนอกบ้านในเวลากลางคืนกัน เพราะว่ากลางวันเขาแบบค่อนข้างยาวนาน แล้วก็ เอาจริง ๆ แล้วมันก็มีความสุขกว่าในการทำกิจกรรมเวลากลางวัน อะไรเงี้ยครับ ผมคิดว่านะ
ใช่ ค่ะ อืม อืม ค่ะ จริงค่ะ ใช่ อย่างออกกำลังกายนี่แหละก็เหมือนกันค่ะ ออกกำลังกายก็ คุณก็ เอ่อ จะออกชักแบบเย็น ๆ หน่อยนะ เพราะมัน ถ้ามันร้อนมากมันแบบ คุณไปออกกลางแดด ไม่ไหวนะ มันร้อนเกิน เช้ายังร้อนเลยค่ะ อืม อาจจะต้องแบบหลังตอนเย็น ๆ หน่อยอะ เพราะมัน มันไปถึงตอนกลางคืนมัน 9 โมงเลยอะ มัน 21:00 เลยอะ เพราะฉะนั้นคึน คุณออก สองทุ่ม คุณก็ยังได้อะ มันไม่มืดเลยอะ เออ
อือ อือ อือ <chuckles> เออ เออ ใช่ไหมครับ? แล้วแบบออกมาก็แบบว่า เฮ่ย กำลังมืดพอดี กลับบ้านอาบน้ำนอนพอดี บ เวลาแบบมัน เออ ผมว่าเวลา ผมว่าเวลา เวลา เวลาที่นู่นคือมันเพอร์เฟกต์มากเลยอะ คือแบบเรา เราใช้เวลาที่แบบพระอาทิตย์ยังแบบส่องอยู่ได้เต็มที่เลยอะ แต่ถ้าเป็นที่ไทยนี่คือ ถ้ายิ่งหน้าหนาวนี่คือแบบ ห้าโมงครึ่ง เออ ก็เริ่มมืดแล้ว <chuckles>
ค่ะ ค่ะ เรานี่แหละ เรา บ้านเราเลยค่ะ ก็คือ กินข้าวเย็นก่อน น่ะ แล้ว ไปเดินต่อ อืม ค่ะ อืม กลับบ้านแล้วนะ อา ต้องรีบกลับเดี๋ยวมืด ใช่ ๆ แต่เรามีปัญหากับลูกมากเลยนะ เพราะลูกต้องนอน 21:00 20:30 อะค่ะ แต่พระอาทิตย์ก็ยังไม่ตกดินน่ะ เออ ลำบากมาก ลูกก็คือแบบ "แม่ จะนอนได้ไง? มันยังไม่มืดเลย" เออ
เออ อืม อืม <chuckles> เออ เข้าใจครับ <chuckles>
ค่ะ เนาะ วันนี้ขอบคุณมากมาแชร์กันค่ะ สนุกดี
แต่ว่า แต่ว่ามัน เออ แต่ผมอยากรู้ มันเป็นอย่างงี้ทุกหน้าเลยใช่ไหมครับ? หมายถึงว่าพระอาทิตย์ตกช้าเนี่ย
ค่ะ ไม่ ไม่เป็นค่ะ ไม่ ไม่ค่ะ ไม่เลย ๆ ถ้าหน้าหนาวนี่จะตกเร็วมาก หน้าหนาวนี่จะ ตั้งแต่แบบว่า 19:00 19:00 ก็มืดแล้วค่ะ
อ๋อ อืม ก็พอ ๆ กับที่ไทยใช่ไหมครับ?
เออ แต่หน้าหนาว ใช่ ๆ หน้าหนาวจะเหมือนไทย แต่หน้าร้อนน่ะ สามทุ่ม ก็ 21:00 ก็ยังมา เออ เนาะ
อืม <chuckles> โอเคครับ ยังไงวันนี้ก็สนุกมากเลยครับ ขอบคุณที่เข้ามาแชร์กันในวันนี้ครับผม
อันนี้ ค่ะ เช่นกันค่ะ ๆ หรืออย่าลืมไปออกกำลังกายนะคะ
ได้ครับ ทางฝั่งคุณก็อย่าลืมออกกำลังกายครับผม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

ก็อกหักเหรอคะ? เดาออกไหม?
อุ๊ย สำหรับผม สำหรับผมไม่ใช่อกหัก แต่สำหรับผมมันคือการเริ่มต้นที่เรา แบบว่า อยากจะเข้าหาใครสักคน <chuckles>
อ้าว! อา คิดต่าง กันเลย เหมือนคนละข้าง หลงรักอกหักคุณ คือ โอเค จะไปจีบใครสักคน โอเคค่ะ โอ๊ย คุณ เดี๋ยวจะมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าเกิดอะไรขึ้นกับสามีเราเหมือนกัน <chuckles> คล้าย ๆ กันเลย อือ ค่ะ
<chuckles> อ๋อ อ๋อ เพราะว่าต้อ เพราะว่าแบบว่า อ๋อ เฮ้ย อย่างของผมอะ ของผมนี่ต้องเล่าก่อนเลย ก็คือตอนนั้นเนี่ย ผมอะอยากจีบใครสักคน ด้วยความที่เราเป็นเด็กอ้วน เราก็ดูไม่ดี ใช่ไหม แล้วใครก็ไม่ค่อยชอบเรา มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว ใช่ไหมครับ ผมก็เลยไปลดน้ำหนักอยู่แบบประมาณแบบว่าเกือบปีหนึ่งเต็ม ๆ อะครับ ลดไปประมาณ 30 กิโลได้
อืม อื้อฮือ ค่ะ ค่ะ เยอะมาก อ่า ใช้เวลานานเท่าไรคะ? ถึงได้ลดได้ 30 เนี่ย
ใช่ครับ ผมเฉลี่ยเดือน เดือนละประมาณ สามสี่ โลอะครับ
ประมาณกี่เดือน? อือ? เยอะมากค่ะ ก็ เอ๊ย แต่ สามสี่ โล 30
ก็ตกอาทิตย์ละ หนึ่ง กิโล
อา ก็ ก็เกือบ ๆ ปี อยู่เนาะ ค่ะ
ใช่ครับ ใช่ครับ เพราะว่ามัน มันจะมีช่วงหน้าฝนที่เราออก ไปออกกำลังกายไม่ได้ด้วย อะไรเงี้ยครับ มันก็จะเป็นแค่ช่วงหน้าร้อนกับหน้า หน้าหนาวที่ผมอะไปออกกำลังกาย แล้วก็มันเปลี่ยนแปลงชีวิตตรงที่ว่าตอนที่ผมลดน้ำหนักเนี่ย มันจะเป็นช่วงที่ผมมาเรียนมหาลัยพอดี แล้วเรารู้สึกว่า อุ๊ย พอเราอยู่ในมาตรฐานของสังคมอะคนเขาใจดีกับเรามากขึ้น คือผมอะไม่รู้ว่ามันจริงหรือเปล่านะ? แต่ส่วนตัวผมอะผมคิดว่าคนเขาใจดีกับเรามากขึ้น คนบางคนทำดีกับเรามากขึ้น อะไรอย่างเงี้ยครับ
อืม ค่ะ อืม ค่ะ อืม คือจริง ๆ เราไม่อยากจะเหมารวมว่า เออ คนแบบให้ความสำคัญกับรูปร่างหน้าตานะ แต่ก็มันก็มีส่วนนะ เราว่ามันมีส่วนทำให้คุณได้อะไรที่มันง่ายขึ้นน่ะ ถ้า ถ้าหน้าตาเราดีหรือว่าหุ่นเราดี อะไรเงี้ยค่ะ เออ อันนี้เห็นด้วย ง่าย ๆ ของเราเป็น เป็นตัวอย่างค่ะ คือสามีเราก็เคยเป็น เป็นเด็กอ้วนค่ะ เกิดมา ตั้งแต่เกิดเลยก็คือไม่มี ไม่เมื่อตัวเล็กเลย แล้วก็ตอนที่เขามาจีบเราอะเขาก็คิดว่าเขาจะจีบเราไม่ติด เขาก็เลยไปทำตัวผอมมาค่ะ เหมือนกันเลย อืม ทำตัวผอมมาแล้วเราก็ได้เห็นร่างผอมเขาไง เราก็เลยคบกับเขา อะไรเงี้ยค่ะ สุดท้ายแล้วก็พอแต่งงานก็ ก็ได้อ้วน กลับมาอ้วนมาก แต่ก็ ก็คือกลับมาแบบมี มีพุง มีอะไรอย่างเงี้ย เออ ต ใช่ ๆ เออ นั่นแหละ แต่ก็ แต่ก็คือทำให้เราเปิดใจไงคะ มันก็ทำให้เราเปิดใจมาคุยกับเขามากขึ้น ถ้า ถ้าแบบ โอ้โฮ เราเห็นตอนนั้นเลยมันก็ยังไงอยู่ กะจะไม่หรือ หรือมีใช่ไหมคะ? เออ
อือ ใช่ครับ ใช่ครับ อ้อ ใช่ครับ อืม อืม อืม อืม อืม อืม อ๋อ มีน้ำ อ่า มีน้ำมีนวลใช่ไหมครับ? อือ อือ อือ อีกอย่างหนึ่ง ก็คือเหมือนเราได้เห็นกับความพยายามเขาด้วย ใช่ไหมครับ
อา จริง จริงเลยค่ะ เพราะว่าคือ คือเหมือนเขาลดไปเยอะมากค่ะ ลดไม่ ตก ตกใจ อะไรเงี้ย ลดไป ห้าสิบ โลอะ เอ๊ย ห้าสิบ ปอนด์น่ะแหละ ประมาณเนี้ยอะค่ะ ยี่สิบห้าสามสิบ โลประมาณนี้
อืม อืม โอ้โฮ! อ๋อ เหรอครับ? อ๋อ ก็ประมาณกับผมเลยนะเนี่ย